Kahit nasasaktan na sila, ayaw nilang magsalita ng masakit, mas pipiliin lang nila mag-suicide.
Hmm. Ayun ang mahirap dun.
Oo. Dahil grabe talaga sila sa respeto. Oo.
Mahirap din yung walang katangian. By the book nam 'yan, by by the Bible naman 'yan na bawal talaga 'yan. Alam naman natin 'yan na yung pagsu-suicide, eh, hindi talaga sang-ayon sa kasulatan ng Diyos 'yan, eh, mga gano'ng bagay ba, na kung puwede naman opo, kung puwede naman na pag-usapan niyong mag-asawa kung anong problema niyo o ng girlfriend, boyfriend na 'yan. Kung puwede namang pag-usapan, eh, pag-usapan pero 'pag hindi na kayo maganda yung komunikasyon niyong dalawa, kung pat tingin mo na hindi na healthy yung, ah, relasyon niyong dalawa, eh, 'wag niyo nang ipilit at alam mo 'yon, pag-usapan na maghiwalay na as a friend na maayos naman yung, ah, paghihiwalay niyong dalawa, kasi 'pag umabot sa punto na ganiyan, na may sakitan na, may umabot
Hmm. Mm. Mm. Oo. At tsaka yung murder din, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hindi sasaktan yung isa't isa. Ay, mm. Ay, may gagawin pa pala ako. <chuckles> Pasensiya na. Salamat, ba-bye. Salamat, sala
Ay, sige po, sige po, sige po. Salamat din po sa'yo.